D'accord, oui et là, en fait, cette association permet, heu, enfin, à ceux qui veulent rejoindre, heu, la communauté, tu prends tu prends plus le temps de leur enseigner et cetera, enfin, c'est alors que, toi, tu avais dû apprendre vu que c'était dans un milieu professionnel, heu, enfin, c il avait une forme une forme de pression un peu dans l'apprentissage?
Oui, puis c'est un plaisir. Ben, pas forcément de pression mais disons que ça m'a permis de faire beaucoup d'erreurs, d'apprendre beaucoup de choses, heu et puis j'étais aussi corrigé un petit peu de temps en temps. Ça voulait pas dire que le forgeron, heu, professionnel sur place ne enfin, nous laissait complètement, heu heu, libre, parce que ça restait son matériel et tout, quand même mais on va dire que 90 % de ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul, donc c'est plus facile d'apprendre aux autres quand on a appris tout seul, je trouve, personnellement.
Oui, oui, vous étiez Ah d'accord! Oui, heu, autodidacte, oui, je vois ce que c'est ouais. D'accord et est-ce que tu aurais des conseils, heu, enfin des quelques conseils pratiques à quelqu'un, par exemple, qui veut rejoindre, heu, la communauté ou, heu, ou aider ou à faire vivre une communauté comme la tienne?
C'est ça. Oui, alors faut, hem, faut être tolérant forcément parce qu'on traite avec l'humain, donc heu, chacun a, voilà, ses propres spécificités, heu, c'est, heu, ça peut être des religions différentes, des partis politiques, tout ça. Ça, on laisse ça de côté. Quand on est à la forge, on est forgeron, on est potes et c'est tout. Si des gens ont d'autres idées, d'autres trucs et cetera, on n'en parle pas, donc ça, ça crée pas de polémique. Alors ça, c'est important, heu, de de essayer de garder une amvian une ambiance conviviale, ça, c'est ça ça va avec le respect des autres et s créer des petites animations, des petits trucs qui sont pas juste qu'autour du sujet de la for de la de la forge ou du thème principal.
La tolérance, oui. Oui, oui. Oui, ouais, la pa la Les animations, c'est à c'est ça c'est tu vas en venir où quand tu dis: «Animations»?
Ouais, ben, par exemple, des fois, on se réunit pour faire un barbecue ou un apéro, pas forcément pour, heu, voilà, forger. Essayer de créer des petits trucs à côté, quoi, histoire de créer une voilà, une complicité, heu ouais, c'est ça et ensuite ne pas forcément se prendre la tête mais d'avoir quand même une structure parce que justement, quand on parle de d'humain, c'est compliqué et heu, disons qu'en plus nous, voilà, bon, voilà, on est tous adultes et cetera. On fait ça le soir, donc ça arrive de temps en temps, voilà, qu'on qu'on boive un petit peu d'alcool et cetera, donc heu, on est quand même dans un cadre où ça peut être très dangereux, voilà, on peut se brûler, on peut s'écraser des choses donc il faut toujours quand même, heu, avoir un cadre de sécurité. Donc heu, voilà, que ce soit les stagiaires ou les, heu, voilà, les membres de l'association ou même les les les dirigeants et les cadres que dont je fais partie, voilà, faut qu'on soit tout le temps
D'accord. Oui ou que ça soit convivial, ouais? Mmh mh. Oui, oui, oui. Mmh mh. Ah oui! Exactement. Ah, ben, c'est là où j'allais en venir, parce que quand tu tu disais: «Structure», heu, quand tu dis: «Structure», oui, c'est, heu, ta communauté, elle est vraiment enfin, l'association, elle est vraiment encadrée? Donc il y a un président, il y a des cadres, il y a il y a les nouveaux, enfin, vous êtes tous adultes mais il y a il y a pas le nouveau v peut enfin, il y a quand même une structure, heu, qui est respectée pour pas que ça dérive, surtout que c'est, heu, comme il y a quand même des choses dangereuses dans l'atelier?
Ah oui, oui. Oui, c'est ça et que qu'il y ait un cadre et puis, on on vend nos productions aussi pour pouvoir justement, bah, payer des consommables, payer le charbon qu'on utilise dans la forge et cetera, donc il faut que oui, il faut une structure légale, ça, il y a pas le choix.
Oui.